ओह! अच्छा, अच्छा। तो जैसे अभी आपने ही बताया, कि कहीं न कहीं जो ओटीटी पे है, जैसे काफ़ी अच्छा कंटेंट आ ही रहा है और लोग देख भी रहे हैं। तो क्या ये भी एक कारण है कि लोगों को घर पे बैठे ही कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है तो वो सिनेमा हॉल को अब इतना प्रेफर नहीं करते? आपका इस पे कुछ कुछ मा इस पर क्या विचार है आपका?
हुँ। हाँ, बिल्कुल देखिए ओटीटी पे लोग ना जैसे अम, सभी प्रकार की फ़िल्में और सीरीज़ देख सकते हैं। उन्हें ब अगर अ, एक्शन देखनी है एक्शन, कॉमेडी देखनी है कॉमेडी, बच्चों का भी सारा उस पे कॉन्टेंट रहता है। बच्चों के लिए फिल्में, कार्टून सब रहते हैं, तो अ, और इनको कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अगर एक पसंद नहीं आ रही, आप सिनेमा हॉल में तो टिकट ले लिया मूवी चाहे अच्छी है, बुरी है देखनी ही पड़ेगी। है ना? अब घर पे तो ओटीटी पे एक मूवी पसंद नहीं आ रही दूसरी पे चले गए, दूसरी नहीं आ रही तीसरी पे चले गए, तो अ, इस चीज़ की वजह से भी लोग काफ़ी मतलब ओटीटी पे जा रहे हैं और बीच में रोक सकते हैं। अ, दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं और उम, सबटाइटल भी होते हैं। जैसे अंग्रेज़ी मूवी भी हैं, तो अगर उनको देखना चाह रहे हैं वो, तो नीचे एक हिंदी सबटाइटल का भी उसमें विकल्प होता है। तो ये सब जब उनको फीचर घर बैठे मिल रहे हैं तो उन्हें लगता है कि अ, क्यों ही जाएँ सिनेमा हॉल में, सब कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे। इसलिए भी मुझे लगता है।
हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो है। हाँ, देखनी पड़ेगी। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। जी, बिल्कुल।